Hello po, magandang umaga.
Hello, magandang umaga sa'yo, ah, kumusta ka naman?
Hmm, eto po, ah, medyo nagugutom na kasi malapit na ang tanghalian. Ikaw ba?
Ay, oo, parehas tayo. Nagugutom na rin ako. Oo nga eh, kasi minsan mahirap din mag-isip kung ano yung kakainin mo eh, 'di ba?
Mm, kakagutom, 'no? Kaya nga, tapos mas nakakaano, nakaka-stress din kapag halimbawa wala kang pambili. <laughs> Di ba, parang hala, wala na ngang ano, wala pang pagkain. Ano ba yan. <laughs>
<laughs> Oo, mas lalo yun. <laughs> Oo, talagang mai-stress ka nalang pagka wa m gusto mong kumain pero wala kang pangkain eh.
Mm. Tama, may gustong-gusto kang bilhin, 'no, tapos di mo makain kasi wala kang pera. Ay, inis talaga. <laughs>
<chuckles> Oo nga. Ah, tungkol pala sa stress, ah, paano mo ilalarawan ng pakiramdam ng stress sa araw-araw?
Mm. Ako, para sakin talaga yung stress kasi mabigat na damdamin niyan ng isang indibidwal, di ba? Parang kapag may ganiyan kang dinadala sa pang araw-araw ma ano talaga, hindi ka makakakilos ng maayos. Kasi ako ganun ako eh kapag naiistres ako, naiiyak ako, parang gusto ko agad ano, gawan siya ng solusyon, oo.
Oo. Mm. <chuckles> Talaga?
Mm, ikaw ba, gano'n ka din ba?
Grabe pala yun. Oo, pero siyempre yung stress parang naano talaga, may reaksyon siya sa pisikal na pangangatawan mo eh, 'di ba, yung parang kakasimula pa lang ng araw mo pagod ka na agad, ganun. Tapos parang ayaw mo ng kumilos ganun kasi, yun nga, marami kang iniisip tapos parang ang ang dami-daming ano kailangang gawin ganun. Kaya talagang makakaapekto yan sa mga yung mga dapat mong gawin minsan hindi mo na magagawa kasi, yun nga, yung nag-iisip ka nalang, di ba, tapos parang hindi ka makagalaw. <laughs>
Kaya nga. <laughs> Oo nga. Mm. Tama. Mismo. Mm, alam mo naniniwala ako diyan kasi talaga 'pag stress ako, hindi gumagana yung utak ko parang palagi akong lutang. Tapos halimbawa kapag kakasabi palang sakin, nalilimutan ko na kasi may iniisip talaga ako, ganu'n. Hirap nun, parang hindi ka magiging productive sa isang araw kapag halimbawa stress ka talaga.
Oo. Oo, yun nga. Oo, yung talagang marami kang iniisip na kumbaga parang wala kang katahimikan kasi, ah, kahit na may mga gusto kang gawin, hindi mo magawa kasi parang gusto mo matapos muna yung iniisip mo eh, yun nga, mahirap naman tapusin agad yun, di ba, kung
Hmm. Mm. Oo. Tama, yun na. <laughs> <snorts> Kaya nga eh, talaga nag-o-overthink ka na, "Hala, paano kaya 'to matatapos, paano 'pag bukas hanggang ngayon" Eh, ano, yun pala, 'pag ganiyan, kailangan hindi na natin pakaisipin masyado kasi 'pag iniisip natin talaga tayo talaga yung aanuhin niyan eh, lalamunin ba, ganun.
Hello. Oo. Oo, pagka yung tingin mo naman wala ka namang magagawa, di dapat di mo nalang masyadong isipin, di ba, para di ka masyadong ma-stress.
Mm, totoo. Alam mo para din sa akin naisip ko lang na, 'yon nga, 'di ba 'pag stress tayo parang nawawalan tayo ng ganang mabuhay. Ikaw ba, gano'n ka din ba, may may gano'n ka bang nararanasan?
Oo. Oo naman, siyempre. Parang mararamdaman mo minsan na ano parang pagka hindi mo na kaya, gano'n. Pero siyempre hindi naman ako nag-iisip no'ng mga gagawa ng mga masamang bagay. Pero siyempre minsan naman na parang, 'yon lang, nakakapagod nga, gano'n. Pe pero sa isip ko naman siyempre kakayanin mo 'yon kasi parang pagka titingin ka do'n sa sa nakaraan, 'di ba, yung mga problema mo no'n parang ang bigat-bigat. Pero 'pag titignan mo ngayon parang tatawanan mo nalang, 'di ba, kasi parang ang dali-dali lang no'n para ngayon. Kaya 'pag iniisip ko yung mga problema parang ngayon 'pag titingnan ko sa hinaharap sigurado ako na parang madali madali nalang yun 'pag babalikan mo.
Mm. Hmm. Ah, okey. Mm. Hmm, ang galing. Oo. Tama nga naman, oo. Oo, tama naman nga. Alam mo kasi dati talaga ako, hindi ako marunong mag-manage ng stress ko, talagang dumating na din talaga nga ako sa punto na gusto ko nang mawala, ganiyan. Kasi parang paulit-ulit nalang, <chuckles> parang pagkatapos ng isang problema meron na naman. Pero nito, ng mga tumagal-tagal parang, 'yon nga, natutunan ko talaga na dapat hindi ka magpapakain sa stress na 'yan kasi once na nagpakain ka diyan walang mangyayari, sarili't sarili mo talaga maaapektuhan. Ang masama pa nito, pati mga taong nasa paligid mo makukuha nila yung negative energy mo, ganun.
Oo. Oo, dap Oo nga. Tsaka 'yon nga din yung sabi mo siyempre pagka dati na dapat din meron kang mga tao sa paligid mo na parang gagabay sa'yo. Kasi pagka bata pa tayo, 'di ba, yu yun, hindi pa syadong masyadong mature ma tsaka nagkakaroon ng mga gano'ng kaisipan. Kaya pagka may mga tao na gumagabay sa'yo, eh 'di, parang makikita mo na okey lang naman 'yon, lahat pinag pinagdadaanan yun ng lahat kaya 'pag tumanda ka na 'di, parang ngayon, makikita mo na na mature ka na na, yun nga, parang madali na lang naman yung mga yun kaya pos pagka may mga nakita kang iba na may mga gano'ng problema, di ba, parang madali mo na siyang tulungan kasi sa pagdaanan mo na rin sa oo.
Di ba? Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, 'yon na, isa pa din nga yun eh. Maganda talaga 'yon na ma-manage natin yung stress natin. Kasi, ah, natutunan ko din na lalo na ako, working din kasi, kapag nadala mo sa trabaho 'yang stress mo makakaapekto 'yan sa trabaho, oo, yung tipong lutang ka tapos hindi mo magawa yung mga kailangan mong gawin. Hindi mo matapos, pagalitan ka talaga ng boss mo, 'yan another problema na naman, 'di ba? <laughs> Mm, pangit pa naman mapagalitan sa opisina, 'di ba, parang nakakahiya.
Oo. Ay, grabe na. Oo. <laughs> Stress na naman. <gasps> Oo, yun nga, ba pagka ganun nga na nakaapekto yung stress sa trabaho mo siyempre madadagdag yung pressure sa trabaho mo. Tapos minsan 'pag nakita mong pangit na yung gawa mo di parang bababa rin yung tingin mo sa sarili mo parang, ah, oo, parang maano, ah, hindi ka naman ganun hindi ka na ma magaling or parang hindi mo kaya yung mga gano'ng gawain kahit na dati kaya mo naman siya. Kaya dapat m mag importante talagang i-manage yung stress para hindi makaapekto dun sa ibang aspekto ng buhay natin.
Mm. Hmm, sarili mo, mismo. Kaya nga. Mm. Tama. Kasi 'pag talagang nagpadala ka diyan, wala, talagang lalagnatin ka. Ay, may ganyan akong instance eh, sa sobrang pag-iisip, oo, nilagnat na ko. Ewan ko, siguro natata nandun na yung anxiety na, yun nga, natatakot ako na baka ano, kung anong mangyari, baka hindi umayon sa akin yung ano, yung gusto ko, baka, alam mo yun, hanggang dito lang. Kasi ano talaga ako, nasa krisis talaga ako ngayon ng hinahanap ko yung sarili ko kung saan pa ako mapupunta, gano'n. Kumbaga parang siya yun talagang nagiging main stress ko na naka makaramdam lang ako ng isang inconvenience, pinanghihinaan talaga ako ng loob. Tapos 'yon, mabuti nga ngayon, ah, medyo na-handle ko talaga ng maayos. Kasi dati talaga nilalagnat na talaga ako. <laughs> Mm, totoo sobra kasi akong mag-isip. Di ko din alam kung bakit, sobra.
<chuckles> Talaga. <laughs> Oo. Oo. Mm. <laughs> Grabe yung epekto, 'no? Oo, pero 'yon, 'yon nga, kasi pagka ka talagang iniisip mo ng iniisip 'yon talagang mai-stress ka lang lalo kaya, ah, dapat tingnan mo kung kunyari kung may magagawa ka ba do'n. Kung sa tingin mo naman na sa ngayon wala, eh 'di siguro, um, itabi mo nalang siguro muna, hindi, at tsaka mo na isipin pagka may puwede ka ng gawin, gano'n.
Mm. Tama. Mm. Kaya nga. Mm, kasi alam mo dumaan din talaga ako sa punto na na-stress ako sa, 'yon nga, love life ko dati. Yung tipong nagtatrabaho nga ako, pumapasok nalang ako kasi kailangan. Kasi may mga letters na ako, ganiyan, na may warning letter na. Kasi nga hindi ako nagiging productive, lagi pa akong late. Kasi naapektuhan talaga ako eh. Ang nangyari na 'to ngayon, ospital pa ako after no'n, kasi na anxiety ako. Totoo pala yung gano'n. Alam mo hindi ako naniniwala dati sa ganun, kaarte naman, <laughs> mga gano'n, di ba? Pero nung naranasan ko, grabe pala talaga. Totoo pala.
Oo. Oh. Oo. Oo. Talagang anong nangyari, parang hindi ka makagalaw, ganun?
Ano talagang hindi na ako makalunok, tapos ang bilis ng tibok ng puso ko, tapos kahit tubig, alam mo yung parang may nakabara sa lalamunan, parang acid reflux na na ewan, na lahat na talaga. Tapos, yun nga, parang susubo ako ng manok hindi ko siya makain kasi parang feeling ko mabubulunan ako. Parang wala na din akong ganang mabuhay, parang gusto ko ng tapusin, ganiyan, talagang ano, mabuti na nga lang nakasa, ah, hatid ako ng kawork ko no'n, nadala nga din ako sa ospital, kung hindi, baka ewan ko matigas ako do'n sa bahay <giggles> mag-isa pa naman ako, oo.
Oh. Oo. Parang parang nalulunod? Oo. Mm. <chuckles> Oo, importante talaga yung mga ano, mga kasama, ganun. Kasi pagka parang pakiram pagka, ah, sa tingin mo nag-iisa ka, ganun, parang, yun nga, minsan ma mahirap din, ah, dalhin mag-isa yung mga problema, gano'n. Pero, oo, pagka may mga katulong ka nga siyempre, 'yon ba, parang gumagaan yung pakiramdam mo gano'n. Tapos, ah, minsan nakatulong din sila para mawala sa isip mo yung mga, ah, iniisip mong ano, kasi 'di ba parang nae-entertain ka nila, gano'n. Ah
Mm. Totoo. Mismo. Mm. Oo. Tama. Mm, pero dati kasi sa amin, yun nga, sa trabaho ko kasi, yun nga, 'di ba, bumukod nga ako, mag-isa lang ako, independent. Tapos, yun, sabay-sabay nga problema na, yun nga, ang naging solusyon kasi dati namin, inuman, kapag ano, gaan pakiramdam kasi, yun nga, parang nailalabas mo do'n yung mga problema. Pero para sa akin, hindi din talaga siya maganda.
Mm. Ay, okey si grabe. Oo nga.
Hindi, mm, maganda lang na magkuwento ka or mag-share ka ng problema mo ng o okey kayo yung pag-iisip kasi ano na eh, may problema ka na nga dadagdagan mo pa, 'di ba?
Oo, kasi minsan yung inuman, ah, parang nagpupunta sa mga hindi magagandang, ah, pangyayari kaya, ah, pero
Mm. Mhm, problema din kasi imagine mo naggastos ka na ng pera para lang mag-ano, 'di ba, mag-walwal, oo nga, os ewan ko lahat na siguro ng stress sa buhay naranasan ko. Wala pa akong 30 parang ano na eh, talagang ewan ko, hindi lang talaga ako marunong magdala ng problema dati. Talagang
<laughs> Ma mahal din. Oo. <laughs> Oo, yun nga, kasi 'pag bata ka pa talaga ano, minsan mahirap nga magdala ng problema, ganun. Pero
Mm. Feeling ko kawawa ako, <laughs> mga ganun, mm.
<laughs> Sa, ah, tingin ko siguro isa dun sa mga magandang parang bagay na pwede mong gawin, ah, maglagay ka ng mga goal ganun sa future siyempre para lagi kang may titingnan na gusto mong, ah, puntahan, ganun. Tapos siyempre kahit na minsan parang lumalayo ka parang may, ah, isipin mo na ma lagi namang may daan para pumunta dun, ganun. Kaya hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, di ba?
Mm. Mm. Ay. Tama. Tama. Mm. Oo, tama 'yan. Alam mo, ah, accurate 'yang nasabi mo sa'kin kasi simula nga no'ng medyo natuto na din ako paano i-handle yung stress ko, alam mo natutulog na lang ako minsan kapag na-overwhelm ako ng mga problema tapos paggising ko nare-reset. <laughs>
<laughs> Oo. Ay, oo, tam tama yung pagtulog maganda talaga yun na pag-reset.
Ewan ko, parang naging coping mechanism ko na din yung gano'n, na natutulog ako, tapos 'yon paggising ko wala na ulit, hindi ko na ulit isipin. Tapos, yun nga, tama yung sinabi mo na isipin mo na may goal ka kasi ako nga, 'di ba, lumayo nga ako sa pamilya ko para nga magtrabaho dito sa siyudad, iniisip ko nalang na ayokong umuwi do'n ng ano, ng wala akong masabi. Kung baga gusto ko umuwi ako do'n ng okey ako at saka hindi ako pabigat. Kumbaga may masasabi ako. Kasi 'pag umuwi ako do'n stress na naman kasi siyempre nga mami-miss ko yung buhay ko dito, gano'n.
Oo. Oo. <laughs> Oo. Kahit siyempre, ah, dapat may parang gusto mo rin may ma maipakita ka may narating ka, gano'n.
Mm. Tama. Mm. Ano lang, talagang ano, ma maganda din naman makasama yung mga kaibigan mo, makapag-ano ka ng, ah, hinaing mo sa buhay. Kasi minsan, 'di ba, hindi naman talaga natin kayang mag-handle ng problema mag-isa.
Oo. Oo, kailangan ilabas minsan.
Mm, ikaw ba, ah, paano mo nalalaman na stress ka?
Ayun nga, pagka yung sabi mo kanina yung mga lumalabas sa mga pisikal, gano'n, 'di ba, yung parang tinatamad ka o kaya nanghihina ka, gano'n. Pe pero, ah, minsan din parang malalaman mo na stress ka na pagka yung iniisip mo parang maghapon parehas pa rin, 'di ba, yung hindi hindi nag-iba man lang, 'di ba? Eh dapat 'yon, oo, dapat yun, di ba, may mga bagay ka pa na gagawin pero parang hindi mo nagawa kasi may isa kang iniisip lang na buong araw. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Kaya nga, mm. Parang mm. Di mo magagawa. <scoffs> Tama 'yan, kasi alam mo sa akin talaga 'pag ganiyan nag-iisip ako, hindi ako nakakapasok. Late ako palagi kasi hindi ko nga siya ma-manage ng maayos, yung stress ko talagang pupuyat talaga ako kakaisip, ganiyan. Ang ending sinong naaapektuhan, sinong ano, naging malala, 'di ba, sa akin din? Sa akin din ang balik?
Oo. Oo, yun nga, kaya dapat din talaga i-manage mo kasi hindi naman, um, pinakamalaking maapektuhan naman eh ikaw din talaga. Kaya, oo, dapat din talaga na may mga ib iba kang ay, dapat talagang makita mo kung nai-stress ka na para, ah, gawin mo yung mga ibang bagay para kumbaga, ah, sumaya ka o kaya mawa mabawasan yung pagiging stress mo.
Mm, totoo. Mm. Tama. Kaya nga ano. Eh ako, naiiwasan ko din 'yang stress kasi iniisip ko yung mga naa-achieve ko na ngayon, yung mga nararating ko. Kasi alam ko sa sarili ko na nagsisikap ako, dine-disregard ko na 'yang mga ano, hindi ko pa nakakamit. Kasi isa din 'yan, nagiging dahilan ng stress eh, 'pag nape-pressure ka din, 'di ba?
Mm. Oo. Oo, pag pagka iniisip mo na, ah, parang late ka na, ganun. Pero wala naman talagang deadline. Kunyari yung goal mo, di ba? <laughs> K kaya
Mm. Kaya nga, <laughs> Oo.
Oo, dapat din talagang marunong tayo magtantya kumbaga dun, itong mga gusto nating, ah, matupad, gano'n. Kaya kapagka minsan siguro mas maganda na, yun nga, yung parang may step by step ka, 'di ba, para ma makita mo yung progress mo na, yung kumbaga, um, kahit na malayo pa yung gusto mo
Mm. Mm. Tama ka. Mm. May stepping stone, 'no, may milestone.
Oo, makita mo na malayo na yung na narating mo, ganun.
Tama, oo. Alam mo ang ganda ng sinabi mo. Natutuwa ako kasi may mga ganiyan ka din pananaw sa buhay kasi bilang ako dumaan ako sa, 'yon nga, medyo nakaka stressful na buhay. Natutuwa ako na nakakarinig pa din ako yung mga taong nagmo-motivate pa din, <chuckles> mm.
<snorts> Oo. Hindi naman mawawala yung mga taong ganun. Siyempre kasi lahat naman tayo gusto natin na ano, 'di ba, yung parang guminhawa yung mga tao para, oo, kaya gano'n ta talagang tulungan lang sa
Mm. Tama ka. Oo, oo, i-appreciate lang din natin yung mga ano talaga natin, happening sa buhay. 'Wag natin silang i-disregard na porket, yun nga, may hindi pa tayo naaatim or nagagawa, or yun nga, may pinoproblema tayo, 'wag natin nating isipin na problema 'yan. Kasi lalampas lang naman 'yan, 'no, <laughs> 'di ba, mm. So, yun, ano. Salamat sa mga naibahagi mo sa akin ngayong araw tsaka salamat din sa pakikinig. <snorts>
lahat. Oo, lag lagi naman. Ah, maraming salamat din sa oras mo at tsaka, ah, ingat.
Mm. Oh, kumain ka na ng tanghalian. <scoffs> Salamat.
Oo, ikaw rin. Ba-bye.